<clears throat> So, ayun yung naiisip ko. Mm.
Oo, um, 'yun nga 'yun nga ako din kahit naman ako impulsive buying lang ako lalo na 'pag bagong sahod. Like 'pag nakita ko na 'yong sahod ko parang, siyempre ang lapit-lapit ko lang sa mall like talagang dun kasi ako sumasakay, mm, kasi 'di ba yung s office ko is tapat lang nun mall, eh, 'yung mall nandun yung sasakyan ko so, siyempre 'pag bagong sahod ako mag-wi-withdraw ko siyempre panggastos sa araw-araw, eh. Eh, nasa mall na ko napapa ay deserve ko 'to, eh, deserve ko naman 'to sa ilang ta sa tagal ko nagtatrabaho 'di ba, deserve ko 'to. Pero 'yun, naaano tayo, eh, parang na na kakadeserve natin 'to nakakalimutan na natin na marami pala tayong dapat gastusin, marami pala tayong babayarang utang, babayarang bills, na nawawala na, pero 'yun, as much as possible 'yun, maganda na may listing tayo, kung ano yung mga needs, ano yung mga bawal, kumbaga ano yung mga dapat nating unahin, i-priority then 'tsaka na lang tayo, magkuha ng wants natin or ng gusto natin once na alam na natin na, ay may budget pa ako, ay may natira pa naman sa'kin, so pwede nakapag-save naman na ko para sa savings ko, eh, so pwede ko tong gastusin, 'di ba? Parang ganon.
Mm. Mm. Tama, medyo problema minsan, 'no. Mhm. Hmm, mapapaisip ka Mm. Ah, tama. Mm. M Tama. Hmm. Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Mm. So, para sayo ano yung karaniwang gastos naman 'no, na pwede mong bawasan araw-araw?
Ayun, 'yun nga sinabi ko nga kanina yung about nga dun sa pagbabaon ng pagkain kasi nga talagang, um, kung bibilangin mo lahat ng ginastos mo sa meal, sa merienda, sa tanghalian kasi 'yun nga, sa'min dito 100 'yon kada isang, 'yong kanin at ulam so 100 agad 'yon, then may meryenda pa ng 3:00 siyempre nakakahiya naglalabasan 'yong mga trabaho mo ikaw nasa ba nasa nasa office ka lang, 'di ba? nakakahiyang 'di sumama, eh, minsan ang daming masasarap na meryenda, lalo na may dumadaang mga nagtitinda ng ice cream, nagtitinda ng mga fries, so mapapabili ka, so dagdag gastos 'yun, so araw-araw parang gumagastos ka ng ilang daan para lang kumain sa pagkain mo, and siguro 'yun yung maganda 'pag may sarili kang baon, kasi male-lessen yung bayad mo, mag nale-lessen yung gastos mo sa ev everyday mo. Mm.
Mm, Mm, mm. Mm. Mm. Tama. Tama. Mm. Tama, Mm. Mm.